Assim, eh, os meus pais, eles eram muito superprotetores, né. Eles tinham medo de eu ir em qualquer lugar, eu tinha horário pra chegar em casa, e isso eu já era adulta já, né, nos 24 anos, por aí. E e era uma coisa que me
Aham. Au. Não adianta, para o pai a gente sempre pai e mãe sempre a gente vai ser criança, né. <laughs>
Si aham. E isso era uma coisa que me incomodava muito, porque eles brigavam se eu chegasse tarde e tal. Então aí quando eu me mudei até na questão da questão financeira que você disse, né, hã, eu já não era dependente financeiramente deles, porque eu trabalhei um bom tempo, né, num escritório e tal. Hã, então assim, acabava que eles eram mais dependentes financeiramente de mim do que eu deles. Então
Ai Uhum. Ah. De você Era mais a cobrança mesmo, né, de hum, de pai e mãe. Hum.
É é, é. Aham. Então assim, eh, quando eu me mudei e que e eu percebi, assim, né, que agora, tipo, "ai, eu posso fazer o que eu quiser, posso chegar a hora que eu quiser em casa". Eh, se eu quiser comprar um lanche, né, um um iFood na época, hã, eu podia pedir um qual qualquer coisa que eu quisesse comer, eu podia comer, sabe? Porque quando eu estava na quando eu morava com os meus pais, que eu comprasse alguma coisa pra eu comer, eu eu eu me sentia mal de comprar só pra mim. Então, assim, acabava que que ia um dinheiro, né, alto, porque a sem
Uhum. Sim. Qualquer momento. Hum. Sim, alto, porque m tinha mais pessoas, né.
Aham, e aí eu tinha que comprar para todo mundo. E aí acabou que eu economizei dinheiro também, né. <chuckles> Porque eu comecei a comprar só pra mim. Hã
Ai que ótimo.
É, mas eu não fiquei em pânico, assim, sabe? Com essa questão de morar sozinha. No início foi um pouco esquisito, porque a ca eh, a casa vazia, o apartamento vazio, só eu e meu cachorro. Então
Uhum. Costume n também, né? É. Olha, ainda tinha um cachorro junto. Ajuda bastante, né, um companheirinho.
Sim. É, uhum. Eu peguei ele quando eu estava lá no Rio Grande do Sul já.